ご旅行とか行かれることあると思うんですが、なんか、全然知らない街で迷った時ってどうされましたか？
はい。 はい。 はい、もちろんあの、旅行に行くこと大好きでね、よく迷うことあります。はい。ええ。あの、海外もね、よく行きますし。はい。はい。ええ。ええ、どこら辺はい、あの、最近はね、最近行ったところっていうと、あの、4月にニュージーランドに行ったんですね。
うん。 ああ、そうなんですね。うん。例えばどこら辺に行かれた時ですか？あ、そうですか。 ああ、最近ですね、はい。
ああ、はい。それと、去年の1年ぐらい前ですけど、アイスランドにも行きました。
ああ、そうですか。え、どちらで迷われたんですか？
はい。 ええええ、もちろん両方で迷いましたよ、両方で。はい。
ああ、そうなんです。割とじゃあ、あのあまり決めないで行かれるタイプなんですかね？
いや、ああの、そういう意味じゃなくて、あの、もちろんね、行く場所とか決めてあります。ただ、一番迷うのは、あの、自分が予約した宿を見つける時ですね。それ一番迷います、ほんとに。
はい。 はい。 ええ。 ああ。そうですか。なんか、グーグルマップとかに載ってない感じなんですか？
はい。